İyi değildi çünkü internet dönemi çocuğu değilim. Yani benim dönemimde internet hâlâ yoktu. Bilgiye çok zor ulaşılıyordu ve, eee, imkânlar kısıtlı olduğu için de böyle iyi bir lise eğitimi almamıştım. Eee, dolayısıyla o dönemde de üniversite kazanmak zordu. Şu andaki gibi, işte, çok Eee, kursa gittim ama ilk sene gidemedim maddi imkânlardan dolayı, 2. sene gittim. Ama zaten kursa gittiğimde o bu çok hızlandı bu süreç. Eee, o biraz daha, işte, destekledi, süreci hızlandırdı. Yani üniversite kazanana kadarki sürecim çok zorlayıcıydı. Sonrası da çok kolay olmadı ama, eee, he hedefime ulaşmıştım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kursa falan gittin mi hazırlık aşamasında? Hı hı. A! Hı hı. Bi biraz zor zor gibi geldi gerçekten yani ondan öncesinde de bir akademik yatırım yokmuş gibi de duruyor, hani.
Hı hı. Evet. Yok, hiç yok. Çünkü ailede okuyan yok ve ailede bunu bilen yok. Eee, dol
Yani, bu farkındalık yok anlamında mı bilen yok? Hı hı.
Evet, evet, evet, tabii, hiç farkındalık yok. Yani ben bir şey anlatıyorum, karşı tarafta hiç karşılık bulmuyor. Diyorum ki "Ben üniversite okuyacağım," hani, "Neye ihtiyacın var?" da denmiyor. Ya, çünkü bilinmiyor.
Ha. Yani yalnız mı hissettin o noktada kendini? E, peki, "annem" dedin motivasyon kaynağı olarak, yani bu durumda bu zorlukları yaşarken, hissederken, eee, annenin yani baskı altında, o da baskı altında olsa da nasıldı annenin tutumu sana karşı ve senin bu istekliliğine karşı?
Evet, tabii, tabii, tabii çok yalnızdım. Yani Hı hı. Evet. Hı hı.